Terus eee, menurut kamu. Kapan kita harus bawa, eee, diri kita atau anakmu ketika kesengat untuk kayak lebah tadi itu ke fasilitas kesehatan? Eee, mungkin, maksudnya apakah ada pengalaman juga ketika nua udah serius nih baru kita bawa ke, eee, kayak ke dokter tadi. Kalau ke dokter tadi kan itu karena besoknya mau tanding, tapi pertanyaan aku, kapan, eee, benar-benar harus dibawa ke fasilitas kesehatan menurut, Mas, tuh?
Heeh. Betul. Nah, kalau berdasarkan pengalamanku ya, waktu di Kalimantan itu kan dia 10 menitan itu udah bengkak ya Kak, 15 menitan itu bed udah bengkak gitu dan sebenarnya tidak membahayakan nyawa kalau kita berhasil k lari gitu ya. <chuckles> Tapi kalau kita terjatuh, terus dikerubutin, ya lewat lah kita. Mhm.
Mhm. <laughs> Iya, kan kadang, kan iya itu, kan maksud aku gitu. Kalau misalkan kita pas lagi enggak jatuh pun misalkan 1, 2 tiga tiga kali sengat aja kayaknya udah, kayaknya menurut aku bahaya jadinya nanti gitu. Apa boleh langsung lari mhm.
Te bengkak yang sakit banget mhm. Gitu. Nah, kalau bengkak, harus dokter lah, kalau menurut aku harus dokter gitu. Enggak usah inilah, enggak usah enggak usah nunggu. Karena kan kalau enggak bengkak, ya udah gitu. Berarti kayaknya aman lah gitu, karena dilihat dari bengkaknya itu mhm.
Enggak usah nunggu ya maksudnya ya? Mhm. Berati oke oke. Berarti faktor faktor utamanya itu kalau sudah bengkak dan lumayan besar, udah langsung dokter aja gitu ya. Kecuali memang tempatnya lagi jauh, kayak waktu tadi di sana, dikompres pakai lumpur gitu ya.
Iya, gitu. Mhm, gitu. Dan, ya namanya, eee, apa namanya, cuman ya karyawan-karyawan itu kan kadang-kadang, nia yang diperhatikan juga ya sama perusahaan, gitu ya. Kita mau kita mau apa, ngajuin, "Ini mau ke dokter," ah, jadi akhirnya males kan. Panjang.
Iya lah. <laughs> Ya, tapi wajar itu. Ah, tinggal ke dokter, udah pake salep gitu. <laughs>
Iya, gitu.
Kalau ama kutu, pernah bergulat ama kutu enggak? Digigitin kutu pas lagi di alam terbuka, entah itu lagi kerjaan, entah lagi liburan gitu, entah pindah rumah. Biasanya bawa-bawa barang yang ternyata berkutu itu gimana? Pernah ada pengalaman ama ku oh enggak pernah ya.
Kalau kutu enggak pernah, Kak. E tapi ada ini, Kak, apa namanya namanya nyamuk. Nyamuk Kalimantan itu ternyata berbeda, Kak, daripada nyamuk di sini, gitu. Apalagi na nyamuk kebon ya gitu. Jadi, eee, kalau di sana tempat aku dulu kerja itu nyamuknya, entah apa dia b jarumnya, jarum gajah kali ya? Apa namanya? Jadi kita pakai celana jeans itu tetap ditembus.
Mhm. Gede ya?

Oh kirain ada perlakuan khusus pakai, eee, sesuatu lagi gitu se sebelum pakai kayak kepompong tidur gitu, enggak ya?
Belum, kalau udah malem, posisinya udah malem baru apa namanya tuh, eee, pakai, eee, selimutan lagi apa semuanya sleeping bag gitu kalo masih sore
Baru? Kalau Kalau yang gigitnya kalau yang gigitnya bukan sekedar nyamuk misalkan kayak tomcat tadi ta terus, eee, atau lebah atau tawon yang mungkin dia punya sedikit bisanya dan sedikit, lebih meresahan dari pada biasanya, itu perlakuannya gimana sama atau beda?
Mhm. Ah, ini pengalamanku di tempat yang lain nih Kak kalau apa namanya, eee, di gunung itu nggak pernah ada lebah aku gak pernah ngeliat, tapi kalau di waktu aku kerja di ini ya perusahaan sawit ya dulu ya, heeh, itu ada Kak aku pernah, eee, lebah itu lebah tanah malah bukan lebah yang madu ya beda gitu, kalau ini lebah tanah karena kan wak
Di sawit itu ya? Baru. Bukan lebah madu ya, mhm mhm. Lebah tanah itu lebih lebih bahaya lagi ya katanya ya? Bukan?
Langsung bentol gitu ya, kalau ada meme meme yang bibirnya be jentor itu itu itu dia lebah tanah gitu, jadi
Oh langsung. <chuckles> Mhm. Itu benar berarti ya? Oh benar berarti <laughs> iya terus?
Mhm. Jadi pada saat buka lahan kan biasanya rumput tuh padang rumput, nah kita, eee, apa babatin tuh ya ada pekerja-pekerja yang babatin, eee, terus, suka tuh ternyata ada sarangnya di rumput-rumput itu semak-semak gitu. Nah begitu udah nggak ngeliat, ya udah dia langsung langsung gitu langsung menyerang cepet Kak itu, mhm.
Mhm. Oh langsung menyerang ya, lari dong lari lari. <laughs>
Iya lari gitu, tapi biasanya sih udah kena duluan karena cepet ya, karena kan, eee Heeh, kayak pekerja-pekerja aku dulu tuh, mereka kan jongkok ya mu mengebabatinnya gitu, jadi ya posisi memang nggak siap gitu. Nah itu kalau kena langsung bentol Kak gitu ya, langsung bentol, terus gede bengkak malah itu bisa dibilang bengkak jadi kayak gitu.
Tapi kena ya biasanya karena mereka kan terbang gitu ya. Nah maksud aku heeh, setelah bentol gimana perlakuan